Да, но плюс, м, я, как бы, пробовал, м, делать такие достаточно длинные г голодовки, скажем так. Для меня это, в целом, привычная ситуация, потому что я, например, когда начал заниматься спортом, я понял, что част частое питание- это полный бред, и я начал питаться так, как мне удобно, как я себя лучше чувствую. И я перешел на так называемое интервальное голодание. Для меня это самое лучшее открытие, которое может быть- это самое вот. Лично для меня это самое удобное, самое прекрасное, самое ненавязчивое, и ты чувствуешь себя, ну, просто прекрасно. Идеально просто. Вот.
Мгм. Так. Мгм. Мгм. Мгм. Ну, по сути, это когда ты интервальное голодание- это когда ты, как нормальные люди, ешь, просто ты не перекусываешь между приёмами пищи, и у тебя там расстояние такое достаточно солидное.
Ну, скорее так. Это вот, например, классическая схема- это 8 часов еды, 16 часов голода. То есть в течение 8 часов ты делаешь, например, у тебя, ну, пр ты рассчитал себе калории, допустим, 2000 в день условные, и ты в течение этих 8 т часов ты можешь потребить эти 2000 калорий, но 16 часов после ты вообще не притрагиваешься к еде, вообще ничего. Ну, можно зеленушки какой-нибудь бескалорийной, там, вот этих всех волокон употребить, но по факту это только кофе, вода, чай, ну, зелень якос Всё, ничего больше.
М. Даже так. А. Мгм. Мгм. А, ну это всё-таки питание, это не совсем то же. То есть как бы, в принципе, всё не очень страшно выглядит. То есть не вот прям а Мгм.
Вот. Но это опять-таки это Это не настолько страшно. Да. Просто некоторые не могут 16 часов вообще не притрагиваться к еде, потому что ты не должен потреблять никаких калорий в целом, потому что, в целом, огурчик съесть- это не та проблема. А, вот
Мгм. Да. Слушай, но если из этих 16 часов 8, или 9, или даже 10- это ночной сон, то как бы <chuckles> почему бы и нет? Можно не есть столько.
М. Вот. Главное ведь, как распределишь, конечно. Вот. Но для меня это привело к тому, что мне значительно проще, а, прочувствовать свой голод, м, не чувствовать огромнейшую нужду к еде. И это всё как-то скомбинировалось в то, что я могу, э, скажем так, настраивать период, когда я творю. Ну, соответственно, я вот взял вечер, потому что это для меня самое удобное время. Обычно вечером в целом у меня просыпается желание что-то делать. Утром это так себе. Это попить кофе, еще что-то. Я даже тренироваться утром не могу. Я вот в 3 утра пойду в зал, и вот мне потрясающе. Ну, я я не считаю, это утро, это как бы ночь для меня. Но вот как-то для меня самый большой выхлоп начинается вот с 5 вечера, я бы так сказал. Мне кажется, я не в том полушарии просто живу. Чувствую, вот что-то в этом мире не так, меня меня не там родили. Ну вот, ну в общем. <chuckles>
Мгм. Мгм. Мгм. М. Интересно. Может быть. Мгм. Но ты можешь переехать. Э, в наше время же, м, есть свобода в плане перемещения, выбора локации.